А вот скажи, чем тебя притягивают настольные игры и почему?
Ой, я, наверно, п правильный, как это, собеседник для для этой дискуссии, потому что я очень люблю настольные игры. Вот у нас прям А, ещё в России с мужем была огромная коллекция разных игр, вот, и мы прям периодически собирали друзей, чтобы играть в настолки, и многих из них, как это, подсадили на это дело.
Правда? М. Ах, вот даже как.
Да, да, да. Ну, наверное, меня привлекает это тем, что, м, я, кстати, настольные игры люблю больше, чем компьютерные, и в компьютерные я чуть-чуть играла, ну, прям совсем мало. Наверно, тем, что, а, ты взаимодействуешь с кем-то из людей, это интересно, и ты разыгрываешь какие-то разные ситуации. Ну, плюс там ощущение, знаешь, можно там где-то похитрить, можно где-то там рассчитать. Потому что, есть такие игры, которые там на расчет, да, там, на какую-то стратегию, ну и там вот это какое-то ощущение там, если ты выигрываешь, то приятно там что-то выи Ну, то есть просто выи не что-то, мы, в принципе, на на как на что-то не играем, мы просто играем. Ну, почувствовать себя там победителем или там посмеяться там, пообщаться с друзьями, то есть такое прям.
Ага. Ага, ага. Ну да, да. Мгм. Ага. Ну, то есть тебя привлекает живое общение, да? С компьютером же так не пообщаешься, а тут мгм.
Ну да, меня привлекает взаимодействие с реальными людьми, да, и к такое, к которое отличается там от работы или просто там, когда вы пришли, собрались там, пьете вино и болтаете, да. Вык у вас как бы какая-то задача при этом еще есть интересны
Мгм. Мгм. Мгм. А, э, назови какую-нибудь игру, ну, не знаю, может быть, самую любимую или, э, ту, в которую вы чаще всего играете.
О, у нас есть прям 2 игры, м, которые нам очень нравятся- это "Колонизаторы". Это одна из таких вот, ну, мне кажется, на уровне "Монополии". Вот, наверно, "Монополию" вообще все знают. "Колонизаторы"- она не уступает "Монополии" в популярности, она одна из популярнейших игр. Вот и она такая стратегическая, с одной стороны, вот. Там, понятно, есть элемент случайности, потому что есть кубики. Вот, а еще я в неё очень часто выигрываю, и меня периодически друзья говорят, что они не будут со мной играть. <chuckles>
Мгм. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> У тебя есть какие-то хитрости? Признавайся!
Ну, э, слушай, нет, я просто хорошо играю вот в игры, где там надо, ну, нь как-то простраивать свою стратегию, наверно, можно так сказать. Там вот есть игра, а, "Руммикуб" она прям совсем старая, она про цифры, там надо либо собирать цифры одного цвета, либо последовательность там от 0 до 1 вот от, э, 0 до 10. Вот я и в неё тоже очень, а, любила раньше играть и тоже всегда выигрывала, потому что там надо вот немножко как-то, ну я не знаю, как объяснить. То есть я просто вижу поле, и я примерно понимаю, как, что надо сделать, чтобы выиграть. Я вот как двигаюсь в этом вопросе. <chuckles>
М. Мгм, м. Ага. Ага. Какая-то у тебя суперспособность.
Ну, наве ну да, должны же быть хотя бы в чём-то су суперспособности.
<laughs> Ну во <laughs>
Пусть хотя бы в настольных играх.
Послушай, а вот такие игры, как, не знаю, например, шашки, шахматы, домино, а, нарды и даже карты- это ты считаешь настольными играми?
Да, конечно. Мы вот в своё время, ещё когда не появились вот эти вот все настольные игры, которые есть сейчас, такие, ну, а разные, да, там типа "Монополии", мы с мужем очень много играли в нарды, но с нардами у меня была большая проблема, потому что у меня вот у мужа другая суперсила. Он умеет кубиком выкидывать те цифры, которые ему нужны.
Мгм. Мгм. М. Почему? Ага. А, да, да, да, там много зависит, кстати, от того, что ты выкинешь кубиками.
Я не знаю, как он делает. Конечно, в нардах это прям, ну, большая часть. И мне п и я потом говорю: "Я не буду с тобой играть". Потому что мы еще играли периодически на интерес. Например, там, кто пойдет в магазин? Я говорю: "Смысл мне щас с тобой играть?" Я просто собралась и пошла в магазин. <chuckles>
М-да, да. Ага. <laughs> <laughs>
Зачем мне оттягивать эту агонию?
<laughs> У него там, наверно, были какие-то специальные кубики. <laughs>
Вот, и Я меняла их, <chuckles>
<laughs> А правда? <laughs>
Ну, понятно, в шутку, конечно же. Ну да, я меняла кубики. Еще у нас была я уже щас не помню, но в какой-то момент я говорю: "Ну, блин, я не могу, мне нужен кто-то помогать". И у нас была какая-то игрушка, то ли пингвин, то ли, ну, какая-то меховая. Я говорю: "Вот будет, говорю, мой помощник". Говорю "Мы будем вдвоем кидать кубики". Но это тоже не помогло. <chuckles>
Э. Э. Ага. Ага. <laughs> Ну да, видимо, это действительно суперсила твоего мужа. <laughs> Ну, нарды хорошая игра, такая интересная, не занудная, и, ну, помимо удачи, всё равно там надо, как бы, немножко, да, соображать.
Да, да. Считать, конечно, да, там не хватит одних кубиков, согласна. Мы ещё, знаешь, периодически, вот я, когда ещё жила в России, мы раз в месяц собирались, играли в покер.
Мгм. М.
А, вот, и эт тоже было прикольно, но она всё-таки для меня меньше про счет игра, а больше про вот какую-то вот эту удачу с картами. Плюс я почему-то не могла всё время запомнить, э, комбинации, и мне даже специально распечатал вот тоже муж комбинации, и я ходила. Ну, там были ребята, они не профессионалы покера, но такие немножко маньяки. Вот, и когда я приходила со своей распечаткой, а еще плохо вижу, и у меня была такая распечатка чуть больше А4. И я ее, так, знаешь, она была всё время сложена маленьким таким, меньше смартфона, я всё время так её раскладывала, клала на стол, и они все время возмущались.
Мгм. Мгм. Ага. Ага. <laughs>
Вот, ну, я говорю: "Ну, вот я так играю, что ж теперь делать?" Вот, но, э, тоже играла.
Ну, кстати, такие карточные игры тоже они, в общем-то, требуют, да, каких-то умений, каких-то навыков, каких-то хитростей, может быть.
Конечно, вот есть, например Вот, в по покере как раз хитрость это очень важно, и она прям такая большая составляющая покера, потому что, т ну, как это, нельзя же, говорят, покерфейс и вот это вот всё, вот. Да, там мне местами удавалось, но я вот просто до конца, поскольку ни вот эти комбинации не могла запомнить, мне не удавалось прям красиво иногда вот это как-то делать покерфейс, потому что я не до конца просчитывала, вот. Есть ещё преферанс, но вот я в него не умею играть прям совсем, а, но она, на пом тоже скорее такая на счёт игра.
Мгм. Мгм. Да, да, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну, хорошо, вот домино, знаешь, там в во дворе сидят какие-то такие уже, ну, пожилые мужчины и что-то там кричат: "Рыба!" Что т что-то такое, ну.
Мгм. Мгм. Да, да, да, я знаю. У меня дедушка играл в домино.
Ну, вот некоторым людям же очень нравится, и это тоже игра.
Конечно, да, да.
Мгм, шахматы, наверное, может быть, немножко сложновато, да, для всех. Не каждый, наверно, сможет. Это такая прям уже очень серьезная игра.
Ну для меня ш э, шахматы- какая-то слишком, ну, флегматичная игра. Я всё-таки люблю, когда в игре немножко больше скорость. И, наверно, больше какого-то драйва, что ли, там какого-то взаимодействия. Потому что, в принципе, я умею играть в шахматы не очень хорошо, даже ск даже плохо, наверно. <laughs> Э, вот, но не не моя, мне прям вот медленно слишком.
Ага, ага. Мгм. <laughs> Ну, я, э, тоже умею играть в шахматы, но играю плохо. Ну, то есть на уровне: я знаю, как ходят фигуры. Это всё, <laughs> что я могу. <laughs>
<chuckles> Ну, не, я я ч может быть, чуть, я знаю, что надо начинать с, по-моему, белые начинают с E2-E4, вот это я знаю. Ну, и там как-то еще чуть-чуть, может. Ну да, не не моя история, хотя вот мы с мужем давно пробовали играть в "Го". Она немножко похожая, но то она тоже такая вот про стратегию, про подумать. Вот, потом забросили, а вот щас мы с тобой разговариваем, и я думаю, что, а, может быть, стоит правда попробовать? В "Го" же можно играть не только, вот, ну, покупая прям наборы, а можно прям просто рисуя эти клетки, а, на на на бумаге. То есть сначала потренироваться в бумажной версии, а потом уже понять, стоит тебе ее покупать или нет.
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Мгм, слушай, а вот такие, э, не знаю даже, как сказать, такие, знаешь, детские игры. Их можно тоже, наверно, назвать настольными. Потому что, ну, люди сидят за столом. Знаешь, например, если берется какой-то, м, листочек бумажки и, э, как как бы каждый отвечает на вопрос, да. А потом так- раз, закрываешь то, что ты написал и передаешь следующему. И потом, когда это всё заканчивается, все вопросы заканчиваются, зачитывается то, что там написано. И там, м, обычно такая получается бредятина смешная. Не не играла в такие игры ты в детстве? Нет?
Например? Мгм. <chuckles> Не, такие игры я не помню, чтобы мы играли. Но вот я периодически хожу там на этот на а а а на английский, на такой общий клуб. Мы там иногда играем в игру, когда там тебе загадывают какого-то персонажа, там деятеля или кого к кого угодно. Ну или к там клеят на лоб, но мы чаще просто загадываем. И ты задаешь вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет", ну и угадываешь, кто это. Вот в такое мы тоже играем.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага, ну да, такая тоже игра. Или еще вот, э, всякие детские такие игры, не знаю. Морской бой? Не играла ты в "морской бой"?
Кстати, мы, прям, с с мужем какое-то время играли, э, это, в "морской бой", да, прям я помню. Еще мы играли, это мы куда-то ходили, по-моему, в поход куда-то, и у нас, там, ничего не было, еще даже телефонов мобильных не было, были, вот, ручка и бумажка. И мы, да, играли в "морской бой", достаточно, прям, долго, я помню. И еще играли, как это называлось, "балда", наверно, когда у тя есть слово, и потом ты добавляешь к буквы и составляешь новые слова. Вот, вот, в это еще играли тоже, да, бы
Мгм. Ага. Ага. Ага. А еще, такая игра в слова, когда, ну, пишешь 1 и последнюю букву. И, м, значит, э, м, и такие черточки вместо букв. И тот, кто должен отгадывать буквы, если буква неправильная, ты там строишь такую "виселицу" и, то есть ка
Я знаю, что она, наверно, и называется "виселица", да?
наверно, да, то есть, каждая неправильно отгаданная буква- это, м, какой-то элемент "виселицы" и, в общем, можно дойти до того, что ты будешь повешен, короче говоря. Ну это
Нет, я ф вот, в такую не играла, нет. Ну я знаю, что есть вот много таких игр, но не, не пробовали, да.
Нет? Ну, вот это, всё-таки, прямо детские, да, вот в дет в детстве играешь в эти игры, а потом как-то взрослым становишься и забываешь. А вообще, на самом деле, они такие, достаточно, забавные, можно иногда, даже да, поиграть.
Ну да, и они интересны тем, что тебе, там, не нужно никаких, вот, там, везти с собой вот этих вот, сос составных частей.
Да, да, да. М, ничего не нужно, листочек и карандаш, достаточно, для этих игр.
Ну да. Не, ну это так мы и в "крестики-нолики" играли, я помню, достаточно, долго.
Ну да, ну, крестики-нолики, в общем, она такая, м, вариантов там мало, да, так скажем.
Ну да, да, да, там стратегии, там ты не сделаешься, совершенно верно.
Да, <laughs> ну, интересно.
Слушай, ну мы вот для себя, на самом деле, вот недавно открыли прям совсем интересную тоже игру такую. Она называется "Азул". Это вот как, знаешь, плитка Azulejo, в Португалии. Вот это вот такая керамические плитки, на которых там рисовали красивые картинки. И меня эта игра очень вдохновила, потому что она тоже, то есть там надо просчитывать варианты, там как цифры какие-то собирать, последовательности, но там не цифры, а красивые плиточки. Вот, и меня она вдохновила тем, что, с одной стороны, это вот такая же логика просчета, то есть ты тут собрал, получил цифру чего-то, или там накопил попозже, собрал, получил. Она очень красивая, она вот эти вот плиточки прям такие пластиковые, на них прям нарисован узор, собственно говоря, Azulejo, и он весь красивый, и вот меня она привлекает именно красотой. Там можно играть. Тоже, что интересно, обычно, как правило, интересные игры настольные, такие вот, ну, современные, они от 4 человек. То есть если вас меньше, ну, скорее всего, вам будет неинтересно играть, потому что у вас баланса не будет в игре. А вот эта игра- она, а, на ну, вообще максимум на 4, но в целом в нее можно и вдвоем играть, и это тоже прикольно. И вот мы с мужем прям в этом году мы ее се купили и прям периодически вдвоем играем. Иногда там приходят к нам друзья, и мы тоже с ними играем. Это прям интересно получается.
Мгм. Так. А, поняла. Ага. Мгм. Мгм. Ага. А. Ага. Мгм. М, мгм, понятно. М. Ну вот я как раз хотела у тебя спросить, а, про ваших друзей. Они тоже разделяют вот вашу такую страсть к настольным играм? Играют с вами?
Да, да-да-да. И вот ко мне приезжали ребята из России, вот, и они тоже там там из них есть пара таких же маньяков-колонизаторов, как и мы. И мы там много вечеров и ночей провели <chuckles> уставшие уже. Ну, типа мы же не играли целый год, надо как-то отыграться. <chuckles>
Мгм. М. Ага. <laughs> Ну, наверно, зато, э, были довольны, да, тем, что есть, э, с кем играть.
Конеч Конечно. Ну и вообще как-то, а, ну да, часть вот тоже интересно, часть друзей не очень любит настольные игры, но они все равно собираются на такие вечера и либо просто сидят рядом и болтают с нами- с теми, кто играет, либо тоже включаются в какие-то из игр, ну, чтобы как-то вот, э, присоединиться к этой к атмосфере, навер
Мгм. Ага. Ну да, не не не отставать от компании.
Да да да да да да. И то есть мы прям настольные игры, так сказать, распространили на какое-то количество людей, которые раньше вообще говорили: "Да ну, какие-то настольные игры- это какая-то там детская забава. И глупо, и неинтересно". А потом оказалось, что, на самом деле, это, ну, тоже увлекательно. Интерес
Ага. Ага. Значит, подсадили <chuckles> некоторых людей? <laughs>
Да, да, да. Да. Ну, плюс это это же тоже тренировка мозга, то есть тебе нужно там запомнить правила, какую-то свою там стратегию разработать, так что это еще и польза в этом есть.
Ну, конечно, конечно. Ну во всяком случае, к это это намного лучше, чем просто сидеть и пялиться в телефон, там не знаю, смотреть эти шортсы, рилсы, и бездумно совершенно. Это однозначно, что лучше уж за настольной игрой проводить время, что интересно и, ну, не знаю, и полезно, ну, во всех смыслах хорошо.
Конечно. Мгм. Ну да, согласна.
Ну что, спасибо тебе за то, что рассказала про настольные игры. Так прямо заразительно рассказала. <chuckles> Интересно было. Спасибо. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Тебе тоже спасибо за этот разговор, всего доброго.
Пока-пока.